Ừm, bạn ơi, ở trong cuộc sống á, ờ, bạn có, ừm, mối quan hệ với người thân như thế nào? Có có hay bị, kiểu, căng thẳng giữa, ờ, hai người với nhau hông? Dạng như vậy, có thể là nhiều người hơn chẳng hạn, với ba mẹ hay là chồng con, vân vân, anh em.
Ừm. Ừm. Ờ, thực sự thì, ờ, cái việc mà gia đình của mình á, nó hiếm khi nào mà xảy ra cái chuyện căng thẳng lắm bạn ơi. Ơ, ví dụ như là ngày xưa thì còn ở chung với ba mẹ nè, anh chị em còn ở gần nhau, à, thí dụ thì còn có cái chuyện, ơ, này chuyện kia, kiểu, giận này giận nọ, nhưng mà bây giờ thì lớn hết trơn rồi, mỗi người ở một nơi, cho nên cái thời giờ á mà gặp được nhau là quý lắm rồi. Chứ làm cái gì còn ở không, a, cái cái thời gian đâu mà giận hờn với căng thẳng nè.
À. Ê, công nhận. <laughs> Ê, đồng ý nha, cái việc mà tính ra cái việc mà không còn ở gần nhau, không còn ở chung với nhau trong một nhà đó, nó nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc mà các mối mối quan hệ giữa với người thân nó bị căng thẳng đồ. <laughs> Ừm, thế nhưng mà ngày x ừ, ừ, đúng rồi, giờ cũng khác, nhưng mà ngày xưa á, cái thời mà bạn còn ở chung với lại nhiều người ở trong gia đình á, thì cái cái việc mà có những cái sự căng thẳng giữa những thành viên với nhau là có nhiều hông bạn?
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thực sự bây giờ khác rồi. Ừm. Ừm.